Ừm, mình đang tò mò muốn biết là không biết là bạn có cái sở thích mà, kiểu, đi ra ngoài ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ, mà đặc biệt là biển không?
Có đó nghen, a, mình, à, ừm, có cái sở thích đặc biệt với thiên nhiên đó bạn ơi. À, đặc biệt là thích biển nữa chứ! Ừm.
Có à? <laughs> À, thế à, tuyệt vời. Ừm, <laughs> thế là hỏi đúng người quá rồi này! Ừm, thì không biết là, ờ, có những cái lần mà đứng trước biển thì bạn có nhớ cái cảm giác lần đầu tiên được được đứng trước biển nó như thế nào không?
Đúng rồi. Mình nhớ á là có một lần là mình đi với, a, ừm, 3 người bạn nữa, ờ, thì mình đi bằng xe máy đó bạn. Đi một cái đoạn đường rất là xa, à, chỉ để là đi ngắm biển thôi, <chuckles> đúng rồi. <laughs>
Ừm. Wow! Phượt bằng xe máy luôn. Ừ. <laughs> Đợt đấy là bạn ngắm biển vào hoàng hôn hay là bình minh ta?
Ê, lúc mà mình, à, dự định đi ngắm biển á là mình, à, định là ngắm biển cho buổi sáng. Nhưng mà khi mà đi đến, a, đó là cái trời chiều luôn rồi, chập tối luôn, là mình ở mình ngắm biển chiều và tối luôn.
Ừm. Bình minh, ừ. <laughs> Ừm, thế tức là sẽ có cơ hội được ngắm 2 la hai cả 2 khung cảnh, đúng không? Chiều tối và đến ngay sáng hôm sau rồi ngắm tiếp chứ? Hay là chỉ đến một quãng đường rất xa như vậy và chỉ ngắm 1 lần thế thôi? Ừm.
À. A, không, không. A, là mình ngắm vào buổi chiều xong rồi tối hôm đó là mình về luôn, nên là mình chỉ ngắm được, a, biển của buổi tối thôi há.
Ồ! Ừm. Bạn có nhớ là cái khoảnh khắc vào cái thời điểm đấy bạn cảm giác như thế nào không? Trước cái, a, bao sự bao la, mênh mông của biển cả như thế?
Ừm.

A, thì những cái, a, cái lần sau á thì mình đi với, ơ, công ty. Thì công ty tổ chức một cái buổi, a, du lịch ở, a, Nha Trang, thì lúc đó á thì mình đi với công ty á. À, thì, ừm, khi mà xuống đó á thì công ty tổ chức cho mình, à, tắm biển luôn, tức là công ty á cho mình lên thuyền, ờ, chạy ra giữa biển á bạn, à, rồi, à, a, rồi cho mình tắm tắm biển cùng với, a, a, đồng nghiệp của mình đó, ơ, thì lúc đó cái cảm giác nó khác hẳn ờ, đúng rồi, ờ, lúc đó á <chuckles>
Ừm. Rồi. Ừ. Ừm, ừm, ừm, cảm giác khác hẳn. Rồi, chắc là h chắc là háo hức hơn hả? Vui hơn và hòa mình hơn, phải không?
A. Ừm, lúc đó á thì, à, nó, a, cái tâm trạng nó, a, vui vẻ hơn và cái cái góc nhìn biển cũng khác nữa bạn. Lúc đầu á thì là đứng ở, ơ, bờ biển để ngắm, a, cái cảnh biển nha. Nhưng mà lúc đó á thì mình đang ở giữa biển á, để mình ngắm cái cảnh biển thì nó khác. Ừm.
Rồi. Ừm. Ừ. Rồi, rồi, ừm, tớ rất là tò à, mình rất là tò mò xem là cái cái cảm giác nó khác khi mà, kiểu như là, ở giữa biển mênh mông như thế và bơi cùng với lại đồng nghiệp thì nó sẽ là như thế nào? Kiểu, nó đã nó sảng khoái hay là nó có cái gì đấy, cảm giác mình cảm giác là bạn thấy là bạn nhỏ bé so với lại thiên nhiên hùng vĩ hay là như nào? Ừm.
<chuckles> À. Cái cái lúc đó á nha, cái lúc mà ở giữa biển mà bạn tắm biển á là mình, à, à, mình cảm giác như là mình muốn trút hết lên tất cả mọi cái tâm sự xuống dưới biển đó, rồi, ừm, cảm giác vui vẻ hẳn luôn á. Thật luôn. <chuckles>
Ờ, để sóng cuốn đi, đúng không? <laughs> Ừ, rồi <laughs> tức là "Biển ơi, ờ, cuốn đi những cái lo lắng của của tôi đi", đấy, "Để cho tôi lại để lại những cái cảm giác vui vẻ thôi." Ừm, thế thì thực sự là tận hưởng đấy chứ. Bằng cách này hay cách khác đều là tận hưởng. Ừm, đó, thế có những cái lần nào mà cảm giác như vì một cái nỗi buồn nào đấy mà tìm đến biển để, coi như là, ừ, ừ, để cho cái tiếng sóng nó xoa dịu nỗi lòng hoặc là ấy không? Có bao giờ bạn rơi vào cái tình huống như thế không?
Ờ, đúng rồi thì Ừm, đúng rồi bạn ơi.